Dedim b valla bu da benim hayatım. Ben konuşmak zorundayım komutanla, dedim. Ay, var ya, nasıl başının etini yediysem sabaha karşı komutanı aradık.
Bu nok Yani, şaşırdım aslında buna bazen, yani, çünkü, ııı, hiç başıma gelmedi tabii de, o kadar kolay olmasa gerek komutanı la iletişim kurmak.
Evet. Valla arattırdım. Arattırdım. Adam uykulu uykulu açtı telefonu.
Peki, sonra ne oldu?
Ondan sonra, ben adama tabii "hö dö dö hö dö dö hö dö hö dö dö" diye anlatıyorum her şeyi. Oldu. "Haluk geldi, bilmem ne oldu, şöyle oldu, böyle oldu." Böyle saçma sapan anlatıyorum ben adama. Şöyle oldu adam lafın sonunu dinlemedi. "Eee, d d askerimi verir misiniz?" dedi. <chuckles> "Tabii." dedim. "Hanımefendi ne istiyorsa yazın, imzalasın, bir an evvel gitsin oradan." dedi.
<chuckles> Adam yılmış galiba.
Benden kurtulmak için <chuckles> gerçekten istediğim şeyi hazırladılar ve, ya, istediğim derken doğruyu istiyorum zaten orada. He. Yanlış bir şey istemiyorum.
Doğruyu zaten, aynen, ama olsun ya, ikna etmişsin aslında bir şekilde.
Evet, emm, ama tabii bu benim hayatımda ilk kez ba bu arada ailemin duymaması lazım. Ölürler meraktan, yazık.
A! He, tabii, tabii, doğru, çünkü çok büyük bir kaza aslında sana bir şey olmasa da. Peki, mesela şey oldu mu? Yani, merak ediyorum, sonra hiç Haluk'la, eee, bir temasınız, bir tek yani, ya da bir arkadaşlığa dönme, bir şeyler oldu mu yani?
Tabii. Eee Hı hı.

Zaten şey dedi, hani uçak kaçabilir, eee, jandarmaya da söyledi, uçak kaçabilir ama hiç önemli değil, eee, lütfen arkadaşlar yapmayın etmeyin falan böyle diller döktü. Neyse, ben artık şey aracına bindim, <chuckles> ııı, askeri araca bindim. Eee, sabaha karşı, eee, jandarma karakoluna gittik.
Hı hı. Anladım ya ne kadar güzel gerçekten, eee, senin için hani gelmesi, <chuckles> insanları ikna etmesi falan yani çok düşünceli bir davranış dediğin gibi gelmeyebilirdi ve seni de o kadar tutmaları inanılmaz, adamlar alınmış s senin arabanda, oraya götürülmüş konserlerini yapmış ve tekrar sen hâlâ oradasın yani. Aslında mağdur olduğun hâlde bir de seni o kadar aslında travma yani bence. Sen bir travmaya tutuluyorsun.
Tabii. Hiç mecbur değil. Evet. Evet. Evet. Ben hâlâ oradayım. Ama, eee, neyse ki yaz günü. Hani yaz günü soğuk değil falan, hani bir de o kısımları da var işin. <scoffs> Eee, yani çünkü orada.
Neyse ki, ha doğru evet. Daha da travmatik olabilirmiş.
Tabii tabii. Emm, sonra karakola geldim, bak bitmiyor mevzu. Karakola geldik. Eee, şey imzalamam lazım, tutanak imzalamam lazım.
Hıı.
Eee, ama. Tutanak da benim istediğim gibi olması lazım ki ben firmama karşı sorumlu olmayayım.
Tabii, doğru.
Eee, hani, gerçekten doğruların olması gerekiyor.
Hı hı.
Böyle okudum, bir terslik var <chuckles> tutanakta. Emm
A! anl yani ne yazıyordu?
İşte be sürücünün o olmama ihtimali var gibi bir şeyler yazıyor. Yine o dedikleri şeyi yapmışlar.
Hayda.
Ondan sonra, hiç ama bak bu benim işim işimi de kaybetmeme sebebiyet verir bir de. Hani firmanın aracı.
Ya tabii canım yani. Doğru s
Eee, gerçek de değil, gerçek de değil bir de yani her şeyden önce. Sonra <chuckles> ben karakolda, ııı, şeye dedim ki oradaki askere, işte görevli askere, rütbeleri de bilmiyorum, hâlâ bilmiyorum. Komutanınızı görebilir miyim dedim. Adam dedi ki, hanımefendi p sabaha karşı komutan uyuyor evde dedi.